Warst du denn schon in Ägypten, Pyramiden gucken? Okay.
Ne, noch nicht. Nö und, ähm, ich würde wahnsinnig gern noch mal nach Neuseeland, aber halt auf meine Art und Weise, mir das noch mal alles angucken und dann mit Australien verbinden natürlich, ne? Weil, das habe ich ja das letzte Mal nicht gemacht und es war natürlich doof, ja. Mhm.
Okay. Ja, ich meine, das ist halt einfach so, ne? Also, kommst nicht ist halt einfach so, sagen wir, ne? Ähm
Ja, ja. Mhm. Ja, ja, naja und und eins von den Dingern, die ich ja immer unbedingt sehen wollte, waren die Nordlichter und die habe ich ja in Irland gesehen. Da hatte ich echt. Ja, ja, ich weiß, ihr habt sie auch gehabt, ja. Ich saß da richtig da so an an der, äh, Quelle irgendwo, ne, weil ich ja im im einen der dunkelsten Teile von von ganz Irland war und wusste das auch gar nicht. Ich kam an und dann wurde mir gleich gesagt: „Ja, wir haben die Nordlichter heute Abend.“ Ich so: „Ne, niemals, gibt's nicht.“ „Doch, haben wir.“ Ja, und dann war's wirklich so. Also, das war, äh, ja ne? Also, dann auch. Ja. Nein.
Ach, ich habe die mal in Deutschland gesehen witzigerweise. Ja. Mhm. <giggles> Ja. Ja guck, ich habe so lange in Norwegen gewohnt und habe da nie Nordlichter gesehen. Da komme ich nach Deutschland zurück ja, ja. Ja, weil das oben im Norden ist, ne? Ich habe in Oslo gewohnt, also
Wahnsinn. Ja, gut. Ja, ja, es ist ja eigentlich es ist ja auch eigentlich erst seit den letzten Jahren, dass es jetzt mehr gekommen ist, ne, wo du's auch so also, die Irländer hatten's jetzt ein paarmal hintereinander, ja? Das ist ungewöhnlich eigentlich, ne? Es ist weil es ist ja normalerweise, wie du schon sagst, ganz oben im Norden, ne? Also, Schottland kriegt's öfter mal, aber auch ganz oben, ne?
Mhm. Richtig.
Und, äh, das ist schon 'n Erleb also, da war ich dann da da habe ich ja bin ich ja Neuseeland auch 3 Monate hinterher. Nie was nie ist irgendwas passiert und, ähm, da habe ich mich so gefreut. Also, das war richtig klasse. Das ja, ja, total, total.
Ja. Ist ja auch richtig schön, ne? Ähm, aber für mich, zum Beispiel ich will noch unbedingt nach Japan.
Ja. Ja, Mensch, stimmt, das ist auch noch ja. Mhm. Ja.
Unbedingt, äh, steht eigentlich ganz, ganz weit oben auf meiner Bucket-Liste. Ich will aber auch ich habe ja natürlich so spezifische Sachen, ne? Ich will nach Brasilien
Ja. Ja. Mhm. Ja.
wenn Karneval ist.

Ne, Kanarische Inseln halt, das war's, aber nicht Spanien. Also, nicht im Festland. Nichts gesehen. Weder Barcelona noch Madrid, gar n nix.
Ja, das ist okay, okay, okay, okay.
Ja, ne? Gibt einiges zu erkunden.
Ja, aber ich meine Rom finde ich schlimmer, dass du das nicht gesehen hast.
Bitte?
Ich finde, dass du in Rom nicht warst, finde ich schlimmer. <snorts>
Ja, das stimmt, ist auch schlimmer. Ja. Na ja, ne? Kann man ja auch irgendwann mal irgendwie so draufpacken, ne?
<giggles> Kommt noch, ne? Ich will auch mal in die USA, also, so ist es nicht. Kommt ja auch noch ja.
Ja, siehst du, ja genau. <giggles> Da haben wir noch einiges vor.
Ja gut, toll. Vielen lieben Dank für das liebe Gespräch.
Ja. Danke dir, ganz lieb. War schön.
Und guten Appetit.
Danke.